آآ وهو ليه آه. ف يعني هي يعني أنت لو هاقول لك هي نفس الفكرة، هو خالي مش مش ليه متطلّبات بس هو أنا عارفة نوعه كده. يعني هو راجل يعني شيك، و ومنظّم وبلاش عشا ويتعشّى بدري أوي ويمشي ويعمل، أ أنا جيت حطّيت المنظر ده هو أصلًا يعني أكَل قال لي: "أنا ما كلتش كده من زمان، وأنت خلّيتيني اتعشّيت."
طب كويس جدًا. امم. آه. يعني أنتِ كده برغم إن هو شخص مُتكلّف شوية أو زي ما حضرتِك قو زي ما زي ما أنتِ قُلتِ كده إن هو يعني ممكن يكون م ليه بيبقى ليه بعض المتطلّبات لكن معاكِ آه ليه طقوس. لكن معاكِ برغم البساطة لقى كل اللي هو محتاجه آه. طيب، عايز أقول لِك دي حركة حلوة أوي، أوي، أوي، من اللي أنتِ عملتيها، وأنا باحب نصيحتِك أوي في الحتّة دي أيوه.
ليه طقوس. آه. ليه طقوس. أيوه. لغيت له طقوسه. <laughs> لأ وكمان إيه بقى، بعد الأكل آه. بعد الأكل بقى كمان رُحت كنت جايبة بُقسماط كانت عندنا، رُحت عاملة لهم بقى كُلّهم شاي بلبن، ويالّا بقى اللي عايز ي يعني يعني إيه، يعني يحلّي. <chuckles>
إمم. أنتِ كده أنتِ كده عملتِ ك عملتِ كل الواجب ال اللي الواحد ممكن يتخيّله، أنتِ كده ضبط ضبطتِ التضابيط. <laughs> أيوه.
والله قعدنا ن آه والله. وقعدنا نكلّمه. خالي قعد يضح يعني اليوم ده خالي قعد عندنا حد ييجي الساعة 04:00. <laughs> قعدة جميلة و جدًا.
ما شاء الله، أيوه. القعدة كانت حلوة، القعدة كانت حلوة بقى وما ف ما فيش ما فيش ما فيش غير ما فيش طبعًا بالض بالضبط. ما فيهاش تَكلُّف، وهو مبسوط، وقاعد مبسوط وِسطكم، وحاسس كده إنّكم فعلًا حابّين القعدة وحابّين وجوده، وهي دي أكتر حاجة، وهي دي أكتر حاجة موجودة وأكتر حاجة محتاجينها فعلًا.
ما فيهاش تَكلُّف. ما فيهاش تَكلُّف. آه. وأنا باتصرّف بطبيعتي. ما عشان كده عايزة أقول لك يعني يعني حاجة مهمة أوي، إن الضيافة م يعني بكل ما تَحمَلُه الكلمة من مصاريف و، و هي مش محتاجة ميزانية قد ما هي محتاجة إنسان. محتاجة ناس كويسة.
إمم. هو برضه ال ما أكيد أكيد الموضوع أي بالضبط. أكيد برضه الموضوع بيتوقَّف على حسب الشخص اللي قُدّامِك والضيف. يعني خالِك أنتِ قُلتِ هو أساسًا بيحبكم جدًا وحتّى أيًا كان الدرجة اللي هو فيها، لكن أنتم حابّين وجوده هو حابب وجوده معاكم فده اللي كان مسهِّل الموضوع كُلّه. إنّما لو شخص مش كويس أو شخص مش سَوي أو شخص زي ما كُنّا بنقول كده مِفخّم على نفسه مهما عملتِ مش هيكفّيه.
س بالضبط. آه. أيوه. مهما عمل.

ولأ ومهما هو يعني لو العكس، الشخص ده آآ، يعني لو الناس دي لو يعني آآ، آآ، عندهم إمكانيات أو مهما كان آآ، آآ، الميزانيّة حلوة ومش محدودة، مهما حطوا، وهم نفسهم مش راضية، عمر الحاجة ما هتطلع حلوة، وعمر الضيافة ما هتطلع حلوة.
امم. امم. فهمتِك، آه
ومهما كانت الميزانيّة محدودة برضه، والناس بتعمل الحاجة وهي متضرّرة وهي، يعني س يعني زي ما بيقولوا كده باصّة في الحاجة، وهي بتعمل معهاش بقى ف يا دوبك على القد ده إحنا كنّا قايلين هنقضّيها بالعافية، كل ده وكل دي حاجات، آآ، يعني مش م يعني مش كويّسة في الضيافة، هو المثل بيقول لاقيني ولا تغدّيني لاقيني ولا تغدّيني، آه، آه والله يعني.
امم، امم، امم. فهمتِك، صح، الله على المثل، <laughs> أنتِ تجيبي النهارده شويّة أمثال وشويّة أفكار، وشويّة حاجات حلوة، مخلّية كل يعني مخلّية كل حاجة حلوة. <laughs>
<laughs> بالضبط، يعني الناس لازم تفهم، يعني أنا في ناس ف في حياة الواحد شافهم، ومَرّ عليهم، آآ، كانوا آآ، فاكرين الضيافة إن هم يعملوا لي كل ال الحاجات الغالية، ويحطوا مش عارفة إيه، ويضبُطوا برفانات إيه، ويب يضبُطوا آآ، بخور مش عارفة إيه.
أيوه. آآ، أنتِ طبعًا أنتِ طبعًا مش عايزة كُلّ ده، أنتِ كُلّ اللي عايزاه حاجة أيوه حاجة بسيطة جدً، ا أيوه صح، أنتِ محتاجة
ما يفرقش، ما يفرقش، طظ، أنا مش مش ناقصني لحمة ولا فراخ يعني آآ، ش ساعات بتيجي لقمة زي ما قُلت لك بتبقى لقمة فول، بس بتتاكل في جو حلو، آآ، ت ما تتعِبش، وممكن الإنسان ياكل لحمة وفراخ و و وبط، ويبقى قاعد محروق دمُّه، آآ، استغفر الله العظيم سِمّ معمول، مش أكل.
أيوه. آه، عندِك حق على فكرة، وعايز أقول لِك زي ما أنتِ يع زي ما أنتِ قُلتِ كده، وزي ما أنا فهمت من كلامِك، إن الواحد برضه مهما ضايف الناس، آآ، أهم حاجة إن الشخص يبقى كويّس، ويبقى حقيقي، الضيافة الحقيقية بجد بتبقى من القلب، من ابتسامة منِّك ومن خالِك اللي أنتِ كنتِ بتحكيها من شويّة، وفي نفس الوقت من ترحيب دافي ما بينكم، هو الراجل مفتقدِك ومفتقد والدتِك اللي هي أخته، وفي نفس الوقت حابب حياته ووقته معاكِ، ومع الأولاد فدي كانت حاجة حلوة جدًا الصراحة، والتنظيم الأُسري اللي أنتم عملتوه، امم.
بالضبط. أيوه. عايزة أقول لك حاجة كمان. آآ، آآ، إن الميزانيّة مش مش مش أقعد آآ، أقول، آآ 50% أكل 20% شرب، 10% أ أنا د أنا بصراحة أنا أنا من الناس مش من أنصار الموضوع ده، ما باحبوش، أنا ب بانظّمها ب زي ما بيقولوا كده إيه بانظّمها بس بالبركة برضه، بس هي متنظّمة، يعني <laughs> فاهم إزاي؟
صح، صح، صح. فهمتِك. بس أنتِ بتعملي حسابِك على كُلّ حاجة، يعني بتعملي حسابِك على كُلّ حاجة، وبتتيّسر في الآخر. صح جدًا، وأنا استفدت جدًا، جدًا من القعدة اللي قعدتها معاكِ النهارده، قعدة كلّها كده دفى، وكلام كلّه حُب يعني بينِك وبين أسرتِك، وما بين الضيافات اللي أنتِ بتعمليها، والميزانيّة المحدودة، فأنا باشكرِك جدًا على كُلّ الكلام اللي إحنا اتكلّمنا فيه النهارده.
أيوه. بالضبط والله، بس كده. <laughs> شكرًا ليك. شكرًا ليك، وأنا كمان، شكرًا.